А, для меня природа, а, которая на с на суше находится, как будто более понятна и более безопасна, потому что если ты находишься в воде, то ты можешь не видеть, что там внизу, если ты уже глубоко, и от этого, м, от этого чувства неизвестности более, а, настороженно относишься к этому. То есть как будто
Да. А был какой-то <grunts> э, какой-то момент, когда ты вот, допустим, ну, в воде, н ну, как бы находилась, и какой-то момент тебя испугал, и ты сразу побежала на берег, допустим?
Нет, к счастью, такого не было, ну, потому что я не заплываю далеко.
Мгм. А, в какой-то вот последний момент, когда ты в какой-то стране была азиатской, может, было что-то, что тебя очень удивило, а, в природе, в животных? Ну, неважно, допустим, что-то ты увидела, что, э, ну, ты раньше не видела, допустим, что с обезьянами или и с кем-то ещё, ну, никогда не сравнится, допустим, может, какое-то явление увидела, может, ещё что-то?
А, когда я была в Малайзии, в К э, в Куала-Лумпуре, а, я пошла там в национальный парк, а, который называется "Парк птиц", и там очень много было птиц, которые жили как будто бы, а <grunts> ну, в живой природе. То есть я могла гулять, рядом какие-то пеликаны там, павлины, и их можно было практически потрогать. Они не боялись людей, и вот это было очень красиво и интересно.
Да. А, ничего се. У тебя получилось потрогать? <chuckles>
Нет, ну, я не трогаю животных, как я уже говорила. Да.
Нет. Ай, ну да да, ты ж ск ск сказала, что ты не трогаешь. Там их, э, тоже, наверное, ну, надо, если вот хочешь покормить, наверное, по ну, и специальная еда для них или всё-таки даже и это не продают, это просто вот посмотреть на животных.
М-м, нет, просто посмотреть, погулять. М-да, м.
Для красоты. Да? А вот тебе, допустим, птицы нравятся? Вот, э, если вот так сравнить, э, с, вот, э, сейчас, где ты живёшь, допустим, да, и в Азии, эм, ну, как как вот с птицами? Они очень разные. Вот, э, какие виды, допустим, обитают в Азии?
А, да, очень отличается. А там вообще другие птицы, то есть даже голуби там другие, они какие-то более маленькие. Э, у у нас более крупные голуби, и у нас очень часто есть вот эти морские чайки, а, г такие толстые и наглые, <chuckles> вот. К счастью, там их нету, хотя тоже как бы море, океан, но там более такие красочные птицы и интересные. Да.
Мгм. <chuckles> Да.

Э, да, на самом деле, э, море в Таиланде, оно достаточно, а, богатое своими, э, жителями, и, м, я знаю, что там есть очень опасные виды медуз. Я даже заранее читала про них, а, м, и
Как эти медузы выглядят, может ты знаешь? Может ты можешь описать.
они выглядят очень красиво, <laughs> но их лучше не трогать, да. Одна как кораблик, она даже называется как-то "белый кораблик" или что-то в этом роде.
Красиво, да? Да. Мо португальский, может? Э, он такой надутый вы выглядит, такой с, э, длинными щупальцами, нет? Есть такой
А нь не уверена на самом деле, но в любом случае лучше вообще медузы не трогать, потому что их столько видов, да, их столько видов, и ты не знаешь, а вдруг ужалит, и там может вообще до летального исхода это дойти.
Мгм. В принципе да, м. А ты видела, допустим, ну своими глазами, вот когда была в Таиланде или ещё где-то в азиатских странах, допустим, медузу своими глазами ты видела или нет?
Я видела на берегу она лежала, а так, чтобы в воде- нет, но я и не заплываю далеко, я немножко осторожна.
М. Там, там же может и акулы могут быть какие-нибудь, да, опасно далеко заплывать, наверно.
Ну, наверно, наверно, могут быть там еще вот эти, э, р всякие рыбы, которые раздуваются с шипами, но там всё, всё, что угодно может быть.
А вот они тоже ядовитые, мне кажется, вот с которые вздуваются. Они вздуваются, чтобы яд, наверное, как бы дать человеку или дру да, да.
Да, м. Да, это правда. Это как защита, да. Да, это правда.
А вот эта медуза на берегу она была большая или маленькая?
Довольно большая, то есть в наших водах таких медуз всё-таки не водится.
М.